あの、ちょっと聞いていただきたい悩みがあるんですけど、いいですかね？
はい、どうぞ。
あの、私がちょっと長距離恋愛をしてるんですけど、ま、その長距離恋愛してもう2年ぐらいになるんですけど、ま、2年経ってもやっぱりちょっと不安とか孤独っていうのをま、かなり感じていて、ちょっと寂しいんですよね。
はい。 ああ、長距離恋愛はそうですよね。あの寂しくなる時もありますよね。
うーん。 そうなんですよ。で、それこそ何でしょう、あの距離っていうのがあの私、今韓国の方に住んでいて、あの、彼が東京の方にいるんですね。
うーん。 はい。 はい。
で、もうあの仕事もしてるので、ま、なかなかこう会う回数とか頻度も限られてきちゃうんですよ。
あ、そうですよね。お互いに仕事をされてるんですかね？
うん、え。 あ、そうですね、私も仕事しながら私はこうダブルでこう大学院の方にもこっちで通っていて、あの、すごい時間が取りにくいんですね。私の方がどっちかって言うと。
うーん。 ああ、そうですよね。大学院だったら結構その頻繁に帰るわけにもなかなかいかないですもんね。
うん。 そうなんですよ。で、やっぱりその、仕事も在宅で、さあの続けさせてもらってるんですけど、もしその彼に会うってなったら、その仕事休まなきゃいけなくなってしまうので。ただそのそうなるとちょっと私的にはこう、生活費のこともそうですし、そこをちょっと空けたくはない有給とか使いたくないみたいなところもあって、もう、彼に来てもらうしかないみたいな状況ではありますね。
はい。 うん。 はい。 うん。 ああ、え、来てもらうしかないって何回か来てくれたりとかはしてるんですか？
うん。 あ。 そうですね。それこそ、ええと最初の1年近くは、あの、1月に1回来てくれてたんですね。
うん。 お、結構な頻度ですね。
<chuckles> そうですね、なんか正直、そこまで来なくていいよ、だったんですけど、その時は。ただ最近は、もう2月3か月2か月3か月に1回まあ、にかげつとかですかねの1回ぐらいにあの、回数がちょっと減ってはいるんですよ。
うーん。 はい。 あ、それでも日本と韓国ですもんね。
<chuckles> そうなんですよ。ま、それでも、ま、来てくれてる方って言えば、来てくれてる方ですかね。どうなんでしょう。
いや、すごい来てくれてる方だと思いますよ。
え、そうですか。そうなんですかね。あ、そっか、ちょっと、感謝しないとなって今思いました。ん。
なはい。 うん。うん、そうですね。ま、感謝。あの、え、あの、あなたの方から行かれることは、もう、ほとんど、その大学と、院と、やっぱ、仕事があるからないってことですよね。
はい。 そうですね、大学院の研究が落ち着いているタイミング、ちょっと、あの、長期休み入ったタイミングとかは、あの、帰ったり。あの、それこそ1か月とかは帰ったりするので。まあ、その時は、ま、週末とかは、ちゃんと会うようにはしてるんですけど。ま、ちょっと、集中的に会うって感じですかね、そういう時に。
うーん。 うーん。 はい。 あ、なるほどですね。いや、でも、2、3か月に1回っていうと、結構、やっぱ、旅費とかもかかるじゃないですか。
うーん。 そうなんですよ。
うーん、そのため、会うために節約してるんじゃないですか、やっぱり。
でも、そこも、ちょ… いや、まないやとか言っちゃったら、あれなんですけど。その、実家暮らしなんですね、彼がまだ。なので、あの、ま、多分、その、何でしょう。要は家賃に飛ぶ分を、私に会うための渡航費に回してくれてるんだろうな、みたいな感覚はすごいあって。ま、だから1人暮らしはしないっていう風には言ってるんですけど。なんか、そういう感じで来てくれてはいるんですよ。
あ、はい。 はい。 うーん。 え。 めちゃくちゃいいじゃないですか。
あ、え、そそうですかね。なんか、もう、やっぱ、ダメですね。私、凄い、もう、当たり前というか、凄い慣れ過ぎてて、そこに対して、まあ、ありがたいと思いつつ、こう、なんでしょう、その時、当初ほどの感動を感じてなかったんですけど、やっぱりいいですよね。
うーん。 はい。 ははい。 いいと思いますよ。なんか、あの、少し、まあ、確かに2か月とか3か月とか、うーん、会わなくなる、会わない時に、こう、不安とか、孤独を感じてしまうタイミングがあるかもしれないですけど。うーん、だいたい、もう、国外の遠距離って言ったら、会えて1年に1回とかって聞きますからね。
うんうん。 はい。 はい。 はい。 ああ、そうですよね。いや、もう、だから、ほんとに、そこは、やっぱり、何でしょう、こう、日本と韓国の距離感で良かったね、っていう話は、凄い、お互いまだしますね。なんか長距離の中でも、まあ、遠距離とか長距離恋愛の中でも、まだ近い方だよね、っていう話にはちょっとなってはいますね。
う-ん。 ああ。でも、全然、つすごいですよ。あの、日本国内でも、やっぱり離れてる
<chuckles> ああ。はい。うーん。
距離で、あの、何ヶ月に1回、半年、3か月とか半年に1回とかっていう方も、やっぱりいるって聞くので。
はい。
結構な頻度だと思いますよ。
そうですよね。確かに、だから、そう考えたら、凄いありがたいんだなって、今、ちょっと改めて、あの、感じてますし、まあ、あと、なんか、時差もないので、そこら辺とかも、まだ良かったポイントかなとは思ってますね。
はい。 あ、そうですね。やっぱ時差ないのは大きいですよね。
うん。 うん、同じ時間を共有できてるっていうのは大きいかなとは思うんですけど、ただなんでしょう、あの、ほんとにだんだんだんだんこう連絡する回数とかも減ってしまってるこうそうなんですよ。最初はわりかしこう、もう日曜日は絶対にお互いこう、電話して「ビデオ通話とかできたらしようね」みたいな感じで最初の方はすごい頑張ってたんですけど、ま、だんだんお互いそういう余裕もなくなってきてしまって、ちょっとそういうのできなくはなっているんですね。
うーん。 ああ、少しずつ、はい。 はい。 はい。 うーん。 あ、なるほどですね。
<clears throat> うん。 そうなんですよ。だからそういうのはやっぱりちょっと不安になるとこもありますし、あとはなんか私が正直その、仕事しながら大学院も行ってっていう感じなので、こう、ほんとにこう、なんでしょう、余裕がない時が多いんですね。でそうなんですよ。時間的にも気持ち的にも余裕がなくて、ただそういうタイミングで相手から連絡で、こう「今日は飲み会行ってくるぜ」みたいなのが来ると、もうすごいあの、ま、いイラもそうなんですけど、なんか、「は、なんか私はこっちでこんな1人でこう、ヒーヒー言いながらやっててさみしいのにいいな」みたいな、すごいそういう意味でも孤独とかはやっぱり感じやすくなってるんですよね。
うーん。 はい。 あ、時間的にっていうことですかね。うん。 うーん。 うーん。 うーん。 ああ、そうですよ。「飲み会行ってくるぜ」みたいな感じで来るんですか？
うん。うん。あ、もうそうですね、「今日ちょっと誘われたから行ってくるぜ」っていうこう、ちょっと絵文字、グッドみたいな感じでめっちゃつけてくるので
ああ、うん。
こう、そうですね、私はもうスタンプで返すとかやっちゃうんですけど
うーん。でも、いいですね。なんかそれもこう、言ってくれるあたりがいいじゃないですか。
メンタルにはきちゃうんですよね。 うん。あ、なるほど。え、やっぱりこれは言ってくれるっていうのも誠実さの表れなんですかね。
はい。 あ、現れじゃないす、やっぱり、あの、なんて言うんすか、こう、やっちゃいけない事をしてる時とか、うーん、そういう時は絶対言わないと思うので。
うん。 うんうん。はい。 うーん、確かに。
うん。わざわざ飲み会行ってくるって、なかなか、そういうやましいことがないから、言えるんじゃないですかね。
え。 ええ、そうですね。え、なんか、ちょっと、あ、もう、え、本当にその通りだと思います。すごい、なんか、私、あの、しょぼん、みたいな、ちょっとマイナスの方向で、私の気持ち的には、なんか、落ち込む方に傾いてたんですけど、確かにそうやって、ちゃんと、こう、報告してくれるっていうのは、すごい優しいですよね。
はい。 はい。 はい。 そうですよね。別に、その、GPS を付けてるとか、その日に毎日何をしてるかとかって、確認し合ってるわけではないですもんね。
うん。 うん。 うん。 そうですね。一応、その、なんか、カレンダー共有するアプリは、入れてはいるんですけど、まあ、なんか、そういう突発的な予定があった時とかは、こう、まあ、連絡くれて、なんか、写真とかも、まあ、送ってくれたりはするんですよね。
うーん。 あ、わざわざ写真まで送ってくれたりするんですね。
いや、そ、いや、そうなんです。今ちょっとこう、はお話ししてて思い出しました。あ、そういえば写真送ってくれてたなみたいなのをこう思い出して、あの、いるところです。うんうん。
はい。ああ、もうそれは、あの、おそらくですけど、すごく愛されてると思いますよ。
うん。 は、なるほど。え、嬉しいって今すごいなりました。そっか、そうですよね。多分気持ちがなければ、そんなことしてくれないですよね。
はい。 はい。 そうですね。ま、そもそも、ん、だいたい男性の方って、なんとなくですけど、あの、一人暮らし、憧れたりとか、したい方って多いはずなんですよ、きっと。
うーん。 うん。 うん。 あ、ああ。 うんうん、なるほど。うんうん。
はい、それも、その金額それに払うなら会いに行くためにお金を使うっていうあたりも、それがもう、やましくないじゃないですか。
はい。 ああ。 確かにそうですね。いや、ほんとにそうですね。うんうんうん。なるほど。
はい、もうほんとに、すごく愛されてるなってお話聞いてて思いました。
いや、ちょっと嬉しいです。なんか、なんでしょう、いつも、ん、わりかしその自己評価というか、私の中でのこう、受けてる感情だけでいつも向き合ってたので、なんか、もっと、ちゃんと連絡して欲しいのにとか、こう、私も結構大変なのに、こう、寄り添ってくれないなとかちょっとマイナスな方に考えちゃうところがすごい多かったんですけど、なんかこうやってお話しして伝えてみると、あ、なんかすごい彼は彼なりに私を不安にさせないようにとか、こう、なんか、寂しい思いさせないように、で、すごい工夫してくれてたんだなっていうのを今ちょうどなんか思い出してます。
はい。 うーん。 はい。 はい。 はい。 あ、そうです。あの思い出してあげてください。ほんとにうん、大事にしてくれくてると思いますよ。あの、色々な、そうですね、気持ちは、不安とかはお互いにやっぱり一緒にいないのであると思うんですけど。
ん。<laughs> うん。 はい。 はい、そうですね。
うーん。そうだと思いますよ、ほんとに。
うんうん。確かに。あ、良かったです。なんか本当、正直私1人だけの感覚とかだと、ま、なんでしょう、うーん、なんか、いや、ちょっとなんでしょう、やっぱりどんどんどんどんこう欲が出てしまうというか、いやもっとこうしてよあれしてよみたいなちょっとなんかもうわがままな状態が出てしまってたんですけど。なんかこう、そう、いいざこう他の方にそうやって言っていただけると、「あ、なんだ、すごくいい相手なんじゃないか」って今私の中で再確認ができたので、なんか、もっとちゃんと優しくしてあげようじゃないですけど、こう相手にちゃんと向き合おうって今すごい結構前向きな気持ちに今変わりました。
はい。 うん、ん。 あ、はい。 はい。 あ、ほんとですか。なんか、こう、やっぱプライドとかもあると思うんですけどねあの、寂しい時とか、なんかちょっと支えて欲しいなって思った時はもう素直に、あの、そういえばきっと、あの、どんな状態でも手を差し伸べてくれると思いますよ。
うん。 うん。 はい。 うん。わ、じいや、すごい素敵な考え方です。いやでも実際そうですよね。なんかほんとにあまりその他の人にこういう恋愛話っていうのはなかなかしてこなかったので、すごい私の中でくすごいこう溜め込んじゃってた感情だったんですけど、今こうやって話してみたらすごいなんか気分転換になりましたし、なんか、あの、私自身こうもっと前向きな気持ちでお付き合いを進めていけそうだなと思ったので、ほんとになんか話せて良かったです。
あ、はい。 はい。 はい。 はい。 あ、良かったです。まあ、連絡がね、ちょっと取らなくなるとか、あの、それはもう、あの、慣れてきたら、どこでも誰でも起きることなので。
うん。 うんうん。 あ、<chuckles> そうですよね、やっぱり。うん。
うん。あの、すごく大事にされてて、あの、なんだかあの、私もほっこりしました。
うん。 <laughs> いや、でも良かったです。なんか私からしたらこう、あ、やっぱ月日が流れるとともに、さんなんか冷たくなっていくもんなんだみたいな結構表面的なところで判断しちゃってたんですけど。ね、こう、お話聞いていただいてたら「なんだそんなことないじゃん、愛されてるじゃん」ってまたちょっと再確認できたので、ちょっとなんかこれからも仲良く暮らしていこうかなと思いました。なんかお話聞いていただいて本当にありがとうございます。
<chuckles> はい。 はい。 はい。 はい、仲良くやっていってください。ありがとうございました。